Mình nhớ cách đây, a, 2 ngày đó, mình đi công ty ê đi lên công ty trễ đúng rồi, mới đây thôi, mình lên công ty trễ á. Mình chỉ kịp là, à, đi ra ngoài kia mua 1 cái ổ bánh mì thôi, mà cái hôm đó, cái cô đó mình có dặn cô đó là "Cô ơi, cô đừng bỏ ớt nha!" Mình á thì mình thói quen của mình là mình không ăn cay, nhưng mà hôm đó cô ấy lại lại quên bỏ ớt, và hôm đó mình lại đúng rồi, mình lại rất là vội vàng nữa. Ờ, dẫn đến một cái việc á là mình lên công ty mình quá là vội đi, ờ, mình đã đi trễ rồi mà bây giờ á, ờ, nếu mà ăn sáng á thì, à, ăn sáng mà chậm rãi, chậm rãi người sếp người ta nhìn vào người ta đánh giá chết luôn. Đó, cho nên là đúng rồi, cho nên mình vội vã mình ăn cái ổ bánh mì đó. Nhưng mà ổ bánh mì đó ấy, cô đó lại cho quá nhiều ớt trong đó, làm cho mình, trời ơi, mình cay xè vậy đó, cảm giác rất là khó chịu luôn.
Ôi, mới đây luôn? Ừm. Không ăn cay, ôi! Lỡ rồi. Ừm. Ồ, cũng ngại ha? Cắn trúng ớt luôn? Trời! Trời, đã đi muộn thì chớ, nó đói thì chớ, đang ăn xong rồi đang ăn trong lo sợ thừ tị nhiên lại trúng cái miếng ớt, <laughs> không biết phải làm thế nào luôn, đúng không?
<chuckles> Đúng rồi, nó giống như là cái những cái những cái vấn đề mà xấu nó cứ ập tới cho mình 1 ngày, 1 buổi vậy đó.
Tận cùng của xui xẻo luôn.
<chuckles>
Và cái ngày cái ngày đó bạn có cái năng lượng làm việc như thế nào?
Ờ, mình á, thì thường á mình, ờ, mình có thiên hướng là hoàn hảo mà, cho nên nó là một cái gì đó nó dính vào đầu ngày á, thường nó sẽ kéo dài cả ngày luôn. Nó làm cho tâm trạng đầu ngày của mình nó đã không được vui rồi, đấy, công việc của bạn buổi sáng của mình á nó sẽ không được suôn sẻ. Mình cứ bị khó chịu, bứt rứt trong người á, thành ra, ừm, mình làm cái gì nó cũng bị khó chịu hết. Ờ, từ buổi sáng thì buổi sáng nó đã bị khó chịu rồi, mình đã không làm được việc rồi. Tới chiều thì lại cũng, ơ, ờ, ngồi đó lại nghĩ, à, buổi sáng mình chả làm được cái gì, thôi, ờ, bây giờ mình làm á mình kéo lại cũng hông kịp nữa, thành ra là nó kéo luôn cả cái tâm trạng buổi chiều của mình luôn.
Ờ. Trời, ám ảnh ha! Ờ. Ừm. Ồ!